بُص الحلويات الشرقية يعني يمكن هي تكون في المقام الأول، بس أي حلويات مناسبة للأكل اللي أنا اكلته، زي الفل. تمام، يعني ممكن يكون بالنسبة لي البسبوسة والكنافة والبغاشة والحاجات دي، هي عندي في في في مقام لوحدها خاصةً لو بالمكسرات والقشطة والكريمة؛ لإن أنا ما ما باحبهاش كده سادة يعني عيب <chuckles> لكن بالضبط ما يصح الناس تاكل وشي ف فأنا ما ينفعش ال الحاجة تبقى ببساطة كده، بس لو مثلًا خلّينا نقول اكلت مثلًا آمم، على سبيل المثال رنجة وفسيخ والحاجات دي، فصعب إن أنا آكل بعدها بسبوسة، فممكن إن أنا أشوف حاجة تناسب ده، فتناسب ده مثلًا ممكن تكون آمم Tart ليمون مثلًا آمم، أيس كريم زبادي توت، اللي هو حاجة
إمم آه. آه. إمم. يا سلام! إمم، لا ما ينفعش ما ش ما يصحش أبدًا تاكلها سادة! <giggles> بالضبط، بالضبط فاهم قصدك، إمم. إمم. إمم. آه. ح آه حاجة بال آه، تعادل ال آه تعادل آه، بالذات امم كأنك اكلت مثلًا برتقانة مثلًا بعد ال <chuckles> بعد ال إمم.
آه حاجة فيها مزازة، بالضبط، تعادل الأكلة اللي أنا اكلتها بس بالضبط، بالضبط. مع احترامي للفاكهة، بس هي مش كفاية بالنسبة لي <chuckles> بس ف لازم.
آه طبعًا هي بديل آه بس ما ب ب ب ما بتعوضش كمية ال الحلاوة اللي في السكر وجميل. هو حقك طبعًا وبُص طبعًا أي حاجة لو اعتدلت فيها- بيني وبينك- هتبقى حلوة، إنما لمّا بتزوّد فيها، أي حاجة بقى مش السكر بس، لو زوّدت يعني أي شيء بن بيزيد عن حده بيتقلب ضده، فخد بالك أنت آه، كُل سكر وانبسط و و أهم حاجة بالكمية وخليه مثلًا على الأقل مرّة في اليوم. أينعم ده صعب جدًا تمام، آآ، تقلله <clears throat> مرّة واحدة، فإيه المانع مثلًا إن أنت تقلله بالتدريج مثلًا؟ يعني النهارده أنا كنت باكل مثلًا، بعد آه، بعد ال الغدا أكل مثلًا آآ Tart مثلًا بالليمون، النهارده، بُكرة لأ خلاص هاخلّيها النهارده بس حاجة واحدة، حاجة بسيطة كده، وما تكونش بنفس الكمية بتاعة المرة اللي فاتت، اسمك اكلت سكر واسمك ما ما وقّفتش مرّة واحدة، وفي نفس الوقت بتقلل الكمية بالتدريج؛ لأن السكر بيخرج على فكرة بالتدريجي بالضبط يعني، فاهم، هو يعني
السكر، بالضبط، بالضبط.